तो अ, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अ, रिश्तेदार में कौन से रिश्तेदार हैं जो जैसे बुआ है या फ़िर कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपके फूट डाल रहा हो और, और क्यों डाल रहे हैं? और मुझे एक चीज़ जानना है कि अ, जैसे ब्रेनवॉश खासकर मुझे लगता है माँ-बाप ज़्यादा मेन है। ठीक है? तो माँ-बाप का भी ब्रेनवॉश हो रहा है? मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन है।
जी। हाँ। माँ-बाप का इतना भेदभाव नहीं हो रहा है, मेरी जो दादी है वो मेरे पापा के कानों में बार-बार फूट डाल रही है। और फ़िर बाद में मेरी चाची है, और फ़िर बुआ है, और फ़िर बाद में मतलब जो ऐसे जो होते हैं ना कि गाँव के लोग, उनकी जैसी सोच और फ़िर रिश्तेदार और फ़िर बाद में पापा के कुछ तो जो पुराने सोच वाले दोस्त वो भी, "कि चलो तब अब सब कुछ तुम अपने बेटे के नाम कर लो, चलो ये ज़मीन ले ली, बेटे के नाम कर लो, ये दुकान ले लिया, ये बेटे के नाम कर लो, ये ऐसा कर लिया, इसके नाम ले लो, उसके नाम कर लो।" तो ऐसे हो रहा है ना, कि उसके वजह से फ़िर बाद में मेरे भाई को बिठाकर समझाया जा रहा है। कि, "देख भाई हम तेरे नाम ये करेंगे, वो करेंगे।" और फ़िर ये बात उसके भेजे में जा रही है। उसके दिमाग में जा रही है ये बात, कि हम "अब देखो अब ऐसा है मैं भाई हूँ" और फ़िर बाद में, "अब सब कुछ मेरे नाम पर है, और तुझे क्या है तू तो शादी करके चली जाएगी और तुझे थोड़ी कुछ देना है। क्योंकि जो भी है सब वो सब तेरे पति का है।" मतलब क्या ल बहन का जीवन क्या मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं होता क्या? ऐसे लगता है मुझे कि, इस बात पे झगड़े हो रहे हैं कि बहन अपनी माँ-बाप की नहीं होती, लड़की अपनी माँ-बाप की अपने भाई की नहीं होती क्या? और फ़िर बाद में म ऐसे ही होता है क्या कि उसको एक पार्सल समझ के भेज दिया उसको और फ़िर बाद में आगे चल के अगर पति ने छोड़ दिया, सास-ससुर ने ग़लत व्यवहार कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास स्थिरता कहाँ है जैसे बच बेटों के पास है वैसे मेरे पास कहाँ है? तो उस बात को लेकर हमारे झगड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो ग़लत है।
जी। ओह! दादी। जी। हुँ। समझ सकता हूँ। जी। हाँ। अच् ओह! जी। <chuckles> अ, समझ सकता हूँ। <clicks tongue> हुँ। अ, जी जी। जिस त अ।